Eh, mi faccio il caffè a casa e letto la mattina a colazione, caffè latte, ehm, ehm, ho detto: “Va c guarda che devo farmi gli esercizi”. Tra l'altro, parlando di caffè, ho eliminato, invece, la macchina del caffè.
Eh beh. Ah, e vai con la moka quindi?
Eh, sì, son tornato alla moka perché mi sono reso conto che, ehm, con la macchina del caffè, quando sei a casa, ting, schiacci un bottone, ting, schiacci un bottone. Ehm, funziona un po' come Amazon, no, il cervello, ehm, praticamente, tu non ci pensi e tu schiacci e acquisti, perché tu sai che t'arriva il giorno dopo e senza problemi. Il caffè la macchina del caffè è uguale, eh, tu schiacci, ehm, ti arriva, ehm, ti scende il caffè e non sporchi niente.
E fa da sé. Uhm, okay. Mh-mh. Sì, forse, ho capito, cioè, non non c'è sì, non c'è impegno da parte tua. Non non non c'è apporto, quello che, invece, cerchi.
Esatto, ehm te tenden-tendenzialmente meno problemi hai in una cosa più s-sei propenso a farla, ehm vi ho p ho tirato fuori l'esempio di Amazon che che è l'esempio di commerciale per eccellenza eh, perché...
Sì, ce ne possono essere tanti, però, ho ca ho capito il punto. Sì, alla fine, fallo con la moka, devi sta devi preparare tutto, metterci il caffè, la polverina, sporca, sempre attento. Sì, no, c'è tutto quanto una un un modo diverso di viverla.
Sporca, sì, esatto, eh.